Alam mo ba dati, ano, lagi kaming kasama sa mga halimbawa kapag iyong ah, barkada o kaya mga family friend, mga kaibigan ay mayroong mga get together, mga ganyan. Iyong mga outing, iyong mga staycation, yan. Laging kasama iyong aming, ah, family kasi mayroon pa kaming ah, pera noon. Kasi iyong asawa ko noon eh nag-aabroad pa, iyong ano pa siya nagtawag nito iyong nag-aabroad ng sa barko iyong ganoon, iyong nagbabarko pa. So sabihin na natin mayroon kaming pera, meron kaming sariling bahay na malaki, mayroon kaming ah, sasakyan. Pero kasi, nung lumalaki na iyong mga anak namin, sabi ko sa asawa ko, "Wag ka na mag-aabroad, dito ka na lang magtrabaho sa Pilipinas." Tapos ayun, ganoon na nga iyong desisyon na napag-usapan namin. Tapos eh, siyempre ang ano naman dito sa Pilipinas eh hindi naman kalakihan yung mga, ah, sweldo. Kaya sa madaling salita, parang, naging simple na lang yung aming ah, pamumuhay kaya pagdating sa mga outing, staycation, get together, hindi na namin yun masyadong, ah, nagagawa. Pero ngayon, parang nakakalungkot lang kasi, ano iyong nasanay kami na ganoon parang ano ba? Parang nawalan na kami ng mga ano, kaibigan. Sabagay kasi mayroon pa rin namang mga nag-aaya sa amin sa mga, ganung bagay. Kaya lang parang nawalan na ako ng gana, parang ayoko na, ayun. Kasi, may nagbago nga sa status o iyong kalagayan ng aming pinansiyal, tapos nagkaroon pa kami ng ah, financial problem na yung nagkasakit yung tatay ko talagang ano kinailangan naming ah, gumastos. Tapos iyong iyong biyenan ko rin, nagkasakit naman iyong nanay niya, tapos namatay lang din. Na kaya iyong iba naming ano, ah, property, gaya iyong bahay namin, na ano iyon na sanla iyon hanggang sa hindi na rin natubos, tapos iyong sasakyan namin dalawa, nangyari, ayun, nabenta rin naman namin, kaya lumipat na lang kami ng ibang bahay tapos kumuha na lang kami ng pag panibagong ah, rent to own na bahay tapos ngayon malalaki na iyong mga anak namin nahirapan naman kaming ano, ah, magpaaral ng kolehiyo kasi wala man lang kami naipon. Kaya iyong mga ganoon damdamin na hindi na ako ah, nakakasama parang wala na akong gana. Paano ko kaya haharapin iyong mga ganong pagbabago sa buhay namin? Kasi ako iyong unang-unang naaapektuhan.
Alam mo, nakakalungkot 'no, nararanasan mo yung, um, ganyang pagsubok ngayon na tulad nga ng sabi mo kanina marangya naman yung buhay niyo noon, nabibili niyo yung gusto niyo, masaya kayong pamilya, ah, yung asawa mo rin na nung nagpapanahon na nagbabarko pa siya. So, hindi mo naman masisi 'yan na maramdaman mo 'yan gawa ng nagbago yung estado ng pamumuhay niyo, from, ah, meron to wala. So, hindi naman wala, I mean, ah, from, ah, parang hin nanibago kayo sa ganong, um, way of living, 'no. So, mahirap nga 'yan naiintindihan ko yung sitwasyon mo at nakakalungkot isipin na nararanasan niyo 'yan. Ah, maitanong ko lang, sino ang pinakanaapektuhan sa pagbabagong ito, um, bukod sa'yo?
Oo. Ako, sa totoo lang ako. Pero naapektuhan din naman 'yong asawa ko pero okey lang naman sa kanya kasi nakita niya naman na, ah, masaya naman 'yong pamilya namin, nasubaybayan namin 'yong paglaki ng mga bata, 'yong mababait na mga bata ang mga, ah, responsible. Ayun nga lang kasi sabi rin ng mga anak namin na ano, "Ma hindi na tayo nakakasama sa mga gano'n, hindi na tayo nakakapunta sa mga ganito." Pero okey lang naman sa kanila kasi natikman din naman nila 'yong gano'n maalwan buhay. Nagkaano lang talaga kasi nagkasabay-sabay 'yong mga problema na meron kaming ano, hindi lang naman din ako ang, ah, tawag dito pagdating sa pinansiyal, hindi lang din naman ako 'yong nag-provide nung yung nagkasakit yung tatay ko. Kasama rin naman yung mga kapatid ko. Pero kasi yung yung mama ng 'yong asawa ko 'yong biyenan ko nga, 'yon talaga ano, sa laki ng ginastos namin sa ospital namatay lang din naman pala. Kaya 'yon, 'yong medyo naapektuhan din naman 'yong asawa ko 'yong sa ganitong pagbabago kasi nalulungkot din siya kasi dati ayon, ah, kumikita siya ng dolyares, malaki 'yong suweldo niya pero ngayon iyon, trabaho lang dito sa Manila. Alam mo naman na tapos nagbabayad pa kami ng ano, bahay 'yong rent to own. Rent to own sa Pag-Ibig 'yong mga gano'n, kaya 'yong pera namin napupunta lang sa mga gano'n, ibig sabihin hindi na kami gano'n kaalwan, ayon.
Oo, nama alam mo naintindihan ko yung sitwasyon mo 'no. Kumbaga hindi mo naman na kasi mababalik yung nakaraan at mahirap na magsisihan kumbaga nangyari na, eh, na yun nga so, mahirap din naman na, "Sana nung panahon pala na sumasampa pa ng barko, eh, um, hindi ko pinigilan ang sa gayon, eh, maganda pa ang pamumuhay namin ngayon." Kumbaga alam kong may mga ganyan kang realization pero kumbaga 'wag mo nang sisihin ang sarili mo at gawa rin lang din naman ng pagmamahal mo, eh, kaya kayo nakakapagdesisyon ng ganun at yung kumbaga malasakit mo sa asawa mo. Gusto mo rin nakakasama mo, kumbaga maikli lang ang buhay, eh, 'no. So, mahirap din naman na oo kumbaga mahirap din na, ah, may mga may mga ano tayo yung, ah, regrets na pinasisi pa natin sarili natin dahil sa mga maliliit na desisyon na, ah, in the long run kayo yung mga talagang naapektuhan. So, talagang ganun pero patuloy pa rin tayong mabubuhay at si magsisikap at hindi din lang dun hindi lang naman dun natatapos yung inyong chapters, sigu hangga't nabubuhay tayo may mga pagkakataon talaga na sinusubok pero patuloy tayong lumalaban. Ah, pero maitanong ko lang, ah, ilang taon na bang nawal ah, matagal na bang hindi nagbabarko yung asawa mo? Ilang taon na bang hindi nagbabarko?
Oo, nga. Sabagay. Matagal na, siguro may sampung taon na. Oo isang dekada na rin. Mm kaya 'di ba kung kailan naman lumaki na yung mga bata na kailangan ng mag-aral ng kolehiyo dun pa kami nawalan ng ano stable na pinansiyal, oo.
Ah. Oo. Oo mahirap yan din humahantong pa minsan sa, ah, minsan pagtatalo no? O may hindi maiwasan yan kasi kumbaga yung pera talaga minsan eh, um, kailangan ng tao yun eh, kumbaga, mm, mahirap yan mahirap yang pinagdadaanan mo. Kumbaga sa babae talaga yun yung lubos na naapektuhan sa mga ganyang senaryo, kasi sila yung sumasalo ng stress, ng mga tungkulin, yung mga alalahanin sa bahay. Sa mga, tulad niyan may nag-aaral pa kayo 'no sa college, mahirap yan. So nauunawaan ko yung sitwasyon mo na, ganun. Pero sa kabilang banda naman may mga side hustle naman siguro kayong ginagawa? O yung asawa mo may business naman siguro kayong na-establish meron nga bang ganun?
Mm. Hindi ano lang ano lang siya, ayun, ah, nagtatrabaho lang siya sa ano school eskuwelahan lang din ng mga ano mga seaman trabaho niya. Hindi naman ganun kalaki iyong ano yung sweldo, eskuwelahan oo 'di ba? Oo lalo pa naman private school oo.
Ah. <smacks lips> Ah, parang yung mga paaral nung mga seaman dun sila nag san siya nagtatrabaho dun siya sa loob.
Mga estudyante mga seaman oo.
Ah, okey naintindihan ko. Ah, pero iyon nga huwag nang humantong sana sa mga sisihan. Kasi mahirap din kumbaga yung asawa mo din eh hindi niya naman gustong humantong kayo sa ganong sitwasyon. May mga pabigla-bigla lang talagang desisyon katulad ng, yun nga, nag ah, desisyon iyong hindi na siya sumampa ng barko at yung matagal na panahon na iyon kumbaga sana huwag nang mag ah, humantong pa sa sisihan at ah, kasi kumbaga mahirap din yun sa part ng asawa mo na nasanay siyang nagbabarko tapos suddenly biglang huminto at nagbago yung pamumuhay. Siyempre ang lubos na maaapektuhan din niyan yung mga bata lalo at um, dati marangya ang pamumuhay, biglang nagbago ng gan'to, tapos bigla pang tumabang yung mga dating nandiyan sa tabi niyo biglang nawala no? So parang mga money talks talaga may ganyan talaga. So, ah, imbes na dibdibin niyo? Alam mo, talagang kailangan nating mag move forward eh kailangan nating umusad. Um, mahirap talagang pinagdaanan mo naiintindihan kita. Pero, sa kabilang banda kung mag-o-overthink ka, na, "Ah, sana pala noon um, hinayaan ko na lang sumampa ng barko" Kumbaga magtiis na lang sana. Pero iyon huwag na sanang ganun dahil mahirap iyong mga regrets. Sisisihin mo sarili mo mm.
Mhm. Mm. <laughs> Oo, mm. Mhm. Mm, hmm. Mm. Oo pero ano, pero nagustuhan ko yung ano yung sinabi mo kanina. Ah, na ayon, yung maayos naman kasi naman talaga din yung family namin kaya wala naman kaming pinagsisihan. Kasi yung mga ano, kasabayan niya, mga ka-edaran niya lang din. Ah, marami ng mga sakit, pero kami wala naman kaming mga sakit. Siyempre dahil nananatili sa pag-a-abroad eh iyon, marami na nakuhang sakit. Tapos ayon, sa awa naman ng Diyos wala namang di hindi naman kami mga sakitin wala naman nagme-maintenance sa amin kaya oo nga naman iyon ano, nag-ano rin sa akin nagpalakas din ng loob sa akin yung sinabi mo kanina yung ano ba yung maayos naman iyong kalagayan namin, oo, iyong family namin, oo yun na lang din yung pinagpapasalamat ko kaya, oo sa ganong para ano nahaharap ko yung mga ganoong damdamin, yung para bang, ano ba, yung para bang, ano na wala nang gana pero okey lang sabi mo nga kanina eh parang maging positive thinking ako. Kasi nga nagbago naman talaga ng malaking pagbabago sa status sa financial status namin. Oo salamat diyan sa ano kaninang binanggit mo diyan.
Oo ano yun? Tama. Oo. Oo. <clicks tongue> Kaya nga. Oo alam mo maganda rin yung sinabi mo 'no. Ah, isang bagay din yan, kumbaga tingnan mo na lang in a positive way yung nangyari, na alam mo yun kahit na hindi kayo, ah ah, I mean hindi umaapaw ang sisidlan niyo sa pera. Pero, sa mga, ah, pinahalag iniingatan naman kayo ng Diyos sa um, health niyo, hindi ka walang nagkakasakit. Ayun ang pinaka importante kumbaga hindi kayang tapatan ng pera iyon. Ah, kumbaga kahit milyonaryo ka pa, bilyonaryo ka pa, pero pag dinapuan ka na mhm.
Mm. Mm. Oo. Pero totoo yung sinabi mo kanina ah, doon din namin nalaman na kapagka ano, ah, may pera ka dami mong kaibigan. Pero ngay ayun oo wala hindi hindi na kami nai-invite, mga ganun.
Oo, totoo yun. Mm. May ganyan oo dati paborito ka pa pag nung nagbabarko ang bango-bango mo pa sa mga pamilya na mga relatives lalo at sa mga ano yung mga anak ng asawa mo. Mabango ka pa niyan pero pag nawala nung nawalan na ayan na diyan ka na sa gilid ay alam ah, may mga ganyan talaga. Kaya ah, naunawaan ko yung sitwasyon mo mahirap yan. Kumbaga, <lip trill> ikaw nakakaunawa ka ah, masakit yan at mahirap sigu
Ah, 'yan isa pa rin yan. Oo nga eh. Tapos naman minsan ano may may nag-aaya din naman sa amin minsan yung nga mag Papalawan kami, magba-Baguio kami. Yung siyempre alam mo meron na meron kaming pinapaaral, meron kaming mga, ah, nirerentahang ah, bahay na rent to own, maraming binabayaran. Hindi kami nakakasama, kasi siyempre ang laki din ng budget ilan ba kami sa isang pamilya, eh tatlo yang anak ko na yan eh, dalawa high school ah 'di dalawa kolehiyo isa high school. Oh 'di ba hindi kami nakakasama yun lang. Parang nakakaramdam lang ako na parang ang lungkot ko tapos parang nawawalan na ako ng gana na mag-enjoy pa sa mga ganong ah, gathering.
Oo naman. Kasi minsan tawag din ng tungkulin eh, na kumbaga mas importante naman talaga ang, ah, kapakanan ng mga bata, di ba? Es kaysa naman yung minsan pang kasayahan na minsan ,eh, parang malulungkot ka pa, na minsan me ma kumbaga nasa sitwasyon ka ng saya tapos maalala mo sana maalala mo na, "Noon mas mararanasan namin sana kung," may mga ganiyan ka pa eh. Kaya okey na 'wag na lang minsan sumama. <laughs>
Oh, yun. Oo nga naman. Eh alangan naman, eh Oo. Tsaka ano, 'di ba, alangan naman na mangutang pa ako, mangutang pa kami, para lang makasama sa gano'n. Siyempre hindi naman na praktikal 'yon, oo.
Tama, tama. Tama. Kaya yun magpakaigi ka at, ah, yun, um, 'wag mo masyado stressin sarili mo, nangyayari talaga sa buhay yan. Um, may time din at meron din kayong pagkakataon na umunlad pa. 'Yan magtiwala ka lang at manalangin ka.
Sabagay, yun. Sabagay, 'no? Sabagay iba-iba naman kasi yung ano eh, yung problema ng tao. Sa sa amin okey lang naman kami. Uy, maraming salamat sa ano ha, sa pakikinig mo, sa pagbibigay mo ng, ah, time. Gano'n din sa mga ano, pinayo mo, oo. Salamat din sa pampatibay loob. Thank you!
Tama. Walang anuman, ah Ingat ka. Walang anuman. Mag-ingat ka palagi.
Oo. Salamat po ulit. Paalam.
La